そうですね、ま、あんまりスーパーとしては、うん、内装としては、ん、ふもう普通のスーパーだなっていう、あの、うん、ヨーロッパ的な感じなんですけれども、あの、配列とかそういうのが、はい。た
はいはい。 うーん。 へえ。
うーん、普通かなっていう感じなんですが、まあ、置いてある物とかを見る、ん、と、ううーん、乳製品とか、やはり多いなっていう感じは、ししたりとかして
うんうん。 はい。 ああ、じゃ、それは、その、行かれた先で、その、売ってるものとかを見た時に、ああ、なんか、その、あ、さすが例えば、今いおっしゃってたモンゴルだったら、あ、さすがモンゴルだな、乳製品が多いな、みたいな、そういう気づきがあるんですね。
うん。 はい。 うん。